Allora, diciamo che per fare, uhm, la lista della spesa non non utilizziamo delle applicazioni specifiche. Uhm, semplicemente insieme, uhm, prima andiamo magari in cucina, vediamo quello che manca e lo scriviamo, uhm, poi magari, non so, apriamo i vari sportelli per vedere: c'è il sale, c'è il caffè, c'è l'olio, <sucks teeth> ehm
Mh-mh. Okay, certo. Fate una una, mhmm, un controllo generale.
Esatto, facciamo una ras sì, esatto, e e questo lo facciamo in in cucina, lo facciamo con i prodotti del bagno, quindi per quanto riguarda bagnoschiuma, shampi, ehm, lo facciamo per appunto i detersivi, quindi pe controlliamo se abbiamo tutti i detersivi, gli ammorbidenti, uhm, i prodotti per esatto esatto. E poi, ovviamente, mhmm, diciamo, alcune volte può capitare che sfugge qualcosa, però generalmente, uhm, facciamo così, quindi circa 2, 3 giorni prima cerchiamo di controllare per bene, per tutta casa, quello che serve e poi dopo andiamo insieme. Quindi, certo, poi se, uhm, magari capita che soltanto 1 dei 2 va a fare la spesa e mi ricordo, non so, al volo che mi serve qualcosa, allora lì, uhm, parte il messaggino che dici: “Prendi anche questo”.
Mh-mh, un check un check. Mh-mh. Mh-mh. Mh, certo certo. Che magari te lo ricordi all'ultimo. Quindi capita, mhmm, da quello che mi hai detto non è la normalità, ma quindi capita che ogni tanto sia sol solo una persona a dover andare a fare la spesa?
Sì. Sì, esatto.